Chuẩn rồi. Thực ra thì có thể nghĩ một cách thoáng hơn là đôi khi người ta là một người làm, à, một hàng ăn ở một thành phố chuyên về du lịch, thì người ta cũng muốn kết nối với những cái văn hóa, với những cái người ở nơi khác, đúng không? Đấy là một cái s s sở thích của người ta ở một cái nơi chuyên về du lịch như vậy, cũng là một cái rất là hay. Thế nhưng mà bây giờ giả sử trong trường hợp nếu như hôm đó mà bạn không nhận lời mời ấy, thì bạn có nghĩ là bạn, ờ, sẽ bỏ lỡ điều gì? Và liệu bạn có quay lại Huế như và luôn như cái việc mà bạn đã làm không?
Đúng rồi. Đúng rồi ấy. Đúng rồi. Thực ra thì vì là cái việc mà nếu cái việc mà mình quay lại Huế ấy thì nó cũng là cái dự định ban đầu của mình, bởi vì là cái hồi trước mà mình đi là mình đi với bạn. Còn cái đợt mà mình quay lại Huế là mình muốn đi một mình, bởi vì từ trước đến giờ thì mình vẫn muốn luôn muốn đi một mình rồi. Thế nên là mình vẫn, ơ, xác định là sẽ quay lại rồi. Thì thực ra nó cũng không ảnh hưởng lắm với đến cái việc mà mình quay lại. Tuy nhiên thì là nhờ người ta cũng một phần là nhờ con người ở Huế khiến mình không còn trở nên dè chừng và mình cũng trở nên mạnh dạn hơn ấy.
À. Rồi. À, hay nha. Rồi. Đúng rồi. Hay đấy. <chuckles> Có nghĩa là cái việc mà được cái anh, ơ, chủ quán đó anh ấy mời ăn thì tuy là không ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nó cũng là một cái phần quan trọng, đúng không? Cũng là một cái phần để bạn có thể củng cố cái suy nghĩ là bạn yêu nơi đó và bạn muốn quay lại ngay, đúng không? Chứ không phải là nó là tất cả, nhưng nó nó cũng là một phần khá là quan trọng. <chuckles>
Ừm. Ừm, một phần, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi á. Đúng rồi. Đúng rồi. Cũng là một phần ấy. Đúng rồi ấy.
Theo bạn thì ngày nay người ta còn sẵn sàng mở lòng với người lạ nhiều không?
Mình nghĩ thực ra cừ cũng có chứ, bởi vì là xung quanh mình cũng nhiều người khá là hướng ngoại mà. Thế, à, người ta cũng, ơ, sẽ trò chuyện với người lạ nè, thậm chí là chia sẻ, nói chuyện với những người mà chưa từng quen bao giờ, thậm chí là đi một quán cà phê xong rồi bắt ưm, hoặc là đi vào những quán Bar, quán Pub ấy, vào chia sẻ á bạn. Đúng rồi.
Có, đúng không? Đúng rồi, chuyện bình thường mà. Ô kê, cảm ơn bạn rất là nhiều nha.

Vậy là khi mà ngồi ăn chung với nhau rồi thì bắt đầu là không khí nó mới dần dần bớt sượng, bớt căng thẳng đi, đúng không? Bạn được chia sẻ nhiều hơn với anh, đúng không?
Đúng rồi ấy. Đúng rồi.
Ừm. Thế là cái không khí của cái buổi hôm đó là nó diễn biến theo như thế nào? Bạn có thể mô tả một cách nó sâu và nó chi tiết hơn một chút được không? Nghĩa là anh ấy đã ngồi cùng và anh ấy nói chuyện thế nào, về những vấn đề gì? Bạn kể cho mình nghe đi.
À. Thực ra thì là hôm ấy bọn mình, à, kiểu, sẽ có 2 cái bàn ngồi ở bên cạnh nhau ấy, thì có một cái lối đi ở giữa hai cái bàn đấy, giống như ở lớp học ấy có 2 cái bàn kiểu 2 dãy bàn ấy. Thế thì là anh ấy ngồi ở dãy bàn bên kia, nói chung là ngang với bọn mình, thì vẫn, kiểu, quay sang nói chuyện với nhau được bởi vì quán khá là bé. Thì anh ấy cũng, ơ, ăn đồ ăn trưa của anh ấy, còn bọn mình thì ăn cơm của bọn mình, ăn cơm mà anh ấy mời bọn mình ấy. Kiểu đồ ăn sẽ khác nhau nha.
Rồi. Ừm. À, hiểu rồi. <chuckles> Thực ra nhá, nhưng mà, ờ, thì mình hiểu, nhưng mà thực ra nhá, anh ấy đang mời hai bạn ăn cùng, đấy là một người lạ mời hai bạn ăn cùng, đồng ý là rất là quý rồi. Thế nhưng mà khi mà đang có cái việc là anh ấy không ở quán khi mà hai bạn tới, đã là một cái lỗi của anh ấy rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà ăn cùng anh ấy lại ngồi một bàn khác á, thế thì bạn có nghĩ gì về cái khi mà anh ấy làm như vậy không?
Ừ. Ừ. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Thực ra thì mình cũng, ơ, thấy hơi ngại một chút, bởi vì là anh ấy cũng không ăn chung với bọn mình, mà anh anh ấy lại ăn đồ ăn riêng ấy, kiểu, mọi người ở quán chỉ, à, anh ấy chỉ là mua đồ về chỉ để mời bọn mình ấy, nấu cho bọn mình ăn thôi, chứ cũng không phải là anh ấy một đồ ăn, kiểu, ăn chung với nhau hay như nào cả. Bắt đầu mình còn tưởng là ăn chung cơ, nhưng mà xong cuối cùng lại là bọn mình ăn riêng ấy. Thì cũng, ơ, nói chuyện thôi, thấy hơi kì một chút nhưng mà xong rồi cũng, ơ, nói chuyện với nhau. Tuy nhiên thì là, ừm, hôm đấy là đa số đồ ăn sẽ là đồ ăn chay nha. <chuckles> Anh ấy nấu đồ ăn chay để mời bọn mình, ừ, còn, à nhưng mà mình lại không phải là một người theo đạo ăn chay, bởi vì là một người theo đạo ăn thịt. Mà xong rồi mình, kiểu, phải ăn chay ấy, xong rồi trong khi đó nhìn sang bên cạnh thì là anh ấy ăn một đĩa mì xào bò rất là nhiều bò.
Ừm. Rồi. Hiểu rồi. <chuckles> <chuckles> Nên tình huống này ừm. À, lại đồ ăn chay, rất hay nha. Ừm. À, rồi. <chuckles> Thực ra là trong cái câu chuyện này của bạn nó có rất nhiều cái là rất lấn cấn nha. Anh ấy đáng nhẽ là mình thì mình nghĩ là anh ấy sẽ mời bạn ăn những cái món ví dụ như là, kiểu như là, mọi ngày anh vẫn ăn chẳng hạn, đúng không? Hay là một cái món gì đấy nó đặc biệt. Đây lại cho các bạn ăn chay, xong rồi anh ấy lại ngồi một chỗ anh ấy lại ăn thịt. Thế thì nhưng mà khi mà xâu chuỗi những cái dữ kiện khác ấy, à, từ trưa từ hôm trước cho đến cái hôm mà bạn sang ăn ấy, thì bạn có củng cố được cái, ơ, ý nghĩ của bạn là anh ấy hình như là đôi hình như là hôm đấy anh ấy mời là anh ấy mời cũng, gọi là, mời lơi thôi ấy nhỉ?
Ừ. Đúng. Đúng. Đúng rồi.